Kesinlikle o iyi şu an, merak <chuckles> Kesinlikle çok Şimdi hatırladım, gerçekten çok farklı. Ondan sonra da bir daha gitmedik kayağa, nedense artık kalmış herhâlde hayatımız boyunca. Normalde çok Hı hı.
Kendimle meşgulüm. <laughs> Kardeşin için başarısız bir deneyim olarak kalmadı umarım sonrasında bir şeyler yapmıştır.
Yani, o kendi arkadaşlarıyla gitti ama ailecek bir daha gitmedik. <chuckles> Bilmiyorum, sebep olmuş mudur? Evet. Tabii, tabii! Hı hı.
Tamam o zaman, olumsuz bir şey kalmadığına eminim şu an. Kendi arkadaşlarıyla da gittiğine göre bilinçli olarak kayak tatilini tercih edebilmiş bu anıdan sonra da.
Aynen, aynen kesinlikle! Yani, aslında a eee, bir ailecek yaptığımız her şey, yani, bir araya Çünkü ben lisede de dışarıda okudum, yurtta kaldım, üniversitede de çok ayrı yaşadım ailemden. Düşünsene, 14 yaşında ayrıldım. Eee, o yüzden Evet, çok erken. Şu anda diyorum, kendi oğluma, yani, 14 yaş, eee, düşünemiyorum, yani, çünkü çok küçük, daha böyle, bağlı, ailesine bağlı olması gerektiği bir yaş ama, işte, eee, d o da beni erken büyüttü ya da diyebilirim, çok ailemle olan her ana daha fazla değer ve önem vermeme sağ sağladı. O yüzden, eee
Hı hı. Çok erken bir yaş. Çok küçük bir yaş. Ev I hı. E, tabii çocuk çok farklı bir şeydir muhtemelen. Benim çocuğum yok ama, yani, bu 2 şeyin aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Çocuk sahibi olmak veya olmamak aynı şey olamaz kesinlikle.
Kesinlikle! Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen, kesinlikle! Yani, eee, işte, toparlayacak olursak ailecek birlikte geçirdiğimiz her an çok değerli, çok önemli. Eee, bu biraz da yaşla ilgili, yani, biraz yaş a yaş aldıkça insan onların önemini daha çok anladığını düşünüyorum, gerçekten. Değil mi? Hı hı.
Katılıyorum. Evet, evet. Katılıyorum, kesinlikle. Deneyimler, deneyim, eee, kazandıkça insan kendi annesini, babasını başka koşullarda görebilmeyi başarıyor. O zaman daha anlayışlı oluyoruz sanki.
Evet! Hı hı. Aynen. Evet. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle! Teşekkür ederim. Çok güzel bir konu.
İyi günler.